उम, नहीं आस-पास तो मेरे कोई बच्चे नहीं हैं अभी किसी के भी क्योंकि शादी ही नहीं हुई है किसी की। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ अगर स कभी सुनाने की बात आए, तो मुझे अच्छे लगते हैं कुछ पुराने गाने हैं, जो बच्चों को सुनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक गाना है कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। मतलब इस तरह के गाने ना, चूँकि नानी शब्द है, मोर शब्द है, तो बच्चों को ना ये चीज़ें काफ़ी आकर्षित करती हैं, इस तरह के शब्द जिसमें जानवरों के नाम हो, नानी हो, दादी हो, बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्योंकि उनको लगता है जैसे उनके घर की बातें हो रही हैं, तो हाँ ये गाने मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी और अगर हम अ, कार्टून्स की बात करें, एनिमेशन की बात करें, तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ, जिंगल।
अच्छा। <chuckles> अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। वो तो है। हुँ। विक हुँ, मेरे को तो डोरेमोन वाला लगता है वैसे। अब आप बताओ, डोरेमोन वाला डोरेमोन का जो अ, सॉन्ग है ना।
कौन-सा वाला? हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल।
मैं हूँ एक उत्तर वो, वाला। <laughs>
हाँ, <chuckles> बिल्कुल। और एक और है वो भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं वो जंगल-जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। <laughs> ये मतलब कुछ गाने हैं काफ़ी सुंदर हैं, है ना? सुनने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं।
हुँ। <laughs> हुँ। हुँ, हुँ। और एक जैसे एक गाना वो भी है, बाल हनुमान का आसमा को छूके देखो, वो वाला गाना भी मुझे अ, अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बहन का मेरा एक अ, मेरी बहन के एक बच्चा है, मेरा जो बच भांजा है मैं वो सुनाती रहती हूँ उसको वो। <laughs> तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके आस-पास भी कोई हैं बच्चे जिनको आप ऐसे गाने वग़ैरह सुनाती रहती हैं। अ, हाँ अभी
हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। अरे! वाह! अभी तो हम अपनी कैट्स को ही दिखाते रहते हैं, वही हमारे बच्चे जैसे हैं।
<laughs> अच्छा, अच्छी बात है। अब वो अब वो समझ नहीं पाते तो बट ठीक है, उनको वो भी सुन लेते होंगे शायद कहीं न कहीं।
हुँ, संगीत एक ऐसी चीज़ है ना सच में आप किसी को भी सुनाओ, ऐसा मतलब लिखा हुआ भी है, कि, जब आप पेड़ों को पानी देते वक़्त, पौधों को पानी देते वक़्त भी कुछ गुनगुनाते हैं ना, तो उनकी जो रफ्तार है ना बढ़ने की वो अच्छी हो जाती है, वो भी खुश होते हैं। संगीत पता है एक इतनी जादुई ये चीज़ है ना, कि वो हर किसी में ऊर्जा ही भरता है वो भी बहुत अच्छी। यहाँ तक कि मैंने ये भी पढ़ा था कि जब गाय का दूध दुहाते हो ना आप, आप उसको अच्छा-सा संगीत सुनाइए या फिर हरी-हरी घास दिखाइए वो देखिए बहुत अच्छा दूध देगी और ज़्यादा देगी।
हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ।